Allora io so', uhm, diciamo ancora all'inizio ecco. L'archeologia è un ambito, uhm, molto contorto quindi, uhm, per quanto sia una passione ovviamente, poi non è una professione che ti garantisce al 101% quelle che sono uno stipendio ecco, uhm, <tsk> possiamo dire, uhm, congruo a vivere in Italia, nel senso
Mh. Certo, che copra tutte le spese basilari, certo.
Esatto, esatto cioè bisogna contestualizzare. Pensare all'archeologo come, appunto, colui che scopre è molto raro, cioè questo tipo di archeologo è un archeologo che fa innanzitutto una vita molto sacrificata. Uhm, essere archeologo vuol dire che tu ti svegli alle 5 di mattina e raggiungi il sito di scavo, scavi praticamente a molto spesso ovviamente è un lavoro anche m fisico, questa cosa molto spesso si dimentica, però è anche un lavoro molto fisico, torni a casa distrutta, molto probabilmente piena di terreno e non hai voglia di fare niente. Quindi è un lavoro molto sacrificato, che
Mh. Immagino. Certo. Ma certo, anche solo d'estate posso immaginare, col caldo torrido.
Esatto, esatto. E e quindi molti scelgono questa strada proprio per la passione di scoprire, ma è poco retribuito. Poi ci sono altri che invece scelgono quella che è la carriera legata più al la sovra diciamo, sorvegliare quando si fanno i lavori pubblici, no, quindi tu sorvegli il caso in cui dovesse spuntare fuori qualcosa dell'archeolog di archeologico. E anche quello però tu non stai seguendo una passione, cioè, <tsk> sei lì per sorvegliare, non è legato prettamente alla storia. Nel mio caso, io mi sono formata scavando perché necessario, l'archeologo deve saperlo fare, ma, uhm, ad oggi io mi so molto di più lanciando verso quello che poi è un ruolo, uhm, possiamo dire un po' da scrivania, quindi museale barra sovraintendenza. Quindi quello diciamo poi è l'obiettivo finale, perché come ho già detto, uhm, il lavoro non è ben molto ben retribuito nonostante ci siano molti sacrifici, ecco.
Okay. Mh. Certo. Mh. Okay. Mh. Okay. E pensi che in un futuro, di riuscire comunque magari a trovare un equilibrio tra un lavoro, come hai detto tu magari nei musei che può essere più una certezza economica, ma riuscire comunque a mantenere uno spazio, una piccola via per questa grande passione che in realtà, uh, fa mhmm, riguarda più che altro la parte pratica dello scavo?